Iya, sering banget di di supermarket sih. Roti-rotian itu yang sering, Mbak, karena memang, eee, roti-rotian kayak gitu yang di supermarket tuh kadang, apa ya, kayak tidak, apa ya, tidak lolos inspeksi gitu, kadang lupa gitu. Nah, itu tuh aduh bikin aku kayak, ah, tapi ya Alhamdulillah masih aman-aman aja ya, nggak nggak gimana. Cuman pernah kayak merasa ini mual aja gitu, terus, eee, diare gitu biasalah kalau makan makanan kayak gitu.
Oh, oke. Oh, iya lagi. Iya, betul, mhm. Mmm. Karena makan apa itu, Mas?
Roti juga, gitu.
Oh, kadaluwarsa. Sering makan kadaluwarsaan roti ya, berarti ya?
Mmm. Iya iya. Serius, iya.
Oke oke oke. Nggak sengaja gitu ya.
Mmm, dulu tapi. Ada yang sengaja, ada yang enggak, karena ngincer harga murah juga sih, Mbak, jujur.
Wow. Oh, oke oke. Iya iya.
Ya namanya orang berproses dulu nggak ada duit gitu ya, mau mau makan nasi itu mahal, adanya duit Rp5.000 nih, wah kalau roti yang kadaluwarsa kadang, eee, apa ya, kayak milih-milih dulu kan. Dulu disuruh gitu ada kayak, apa ya, eee, toko gitu, "Memang ini kadaluwarsa tapi kamu harus pilih-pilih dulu," gitu. Aku nggak kayak, apa ya, eee, dengan perjanjian betul, kayak gitu-gitu. Aduh itu dulu sering, Mbak, lumayan Rp5.000 dapat 4 biji dan gede-gede, enak.
Heeh. Waduh. Mhm. Ya, oke. Mmm, resiko tanggung sendiri, harus dipilih yang bagus gitu, mhm. Oh, iya sih. Wow, satunya cuman Rp1.250?
Iya, segitu. Memang di di dijual murah. Iya, ya namanya udah kadaluwarsa daripada dibuang mending dikasihkan orang-orang yang enggak seperti saya gitu, beli.
Murah banget. Oke. Iya sih iya sih iya sih, bener. Iya. Iya, ya. Betul betul betul, oke. Tapi untungnya juga ini ya, masih aman sampai sekarang gitu ya, masih sehat gitu.
Iya, masih berputar mengikuti bumi ini.
Mhm. Oh, iya. Betul sekali. Aku juga pernah lagi kalau makan kayak gitu, Mas. Cuman, eee, kalau yang masih aman tuh pas makan roti kadaluwarsa, itu tuh karena, eee, aku nggak tahu kalau itu udah kadaluwarsa, jadi bentuknya tuh masih oke, masih bagus, tapi tanggalnya ternyata udah kelewat, jadi ya
Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mmm.

Ya, kalau dari aku, mungkin salah satunya ya, karena ingin mengurangi kerugian, Mbak. Karena mungkin enggak mau rugi itu ya. Itu kan, ya namanya jualan siapa sih yang mau rugi, maunya untung gitu kan. Tapi
Mmm, iya juga sih. Heeh. Mau untung banyak gitu ya. <chuckles>
nah, untung banyak tapi s eee, apa ya caranya sedikit menyimpang sedikit salah gitu kan, mmm.
E wah, iya, lagi. Itu menyimpangnya banyak bukan sedikit kalau kayak gitu.
<chuckles> Iya, dan apa ya, kayak mereka mikir tuh daripada dibuang percuma mending dijual murah gitu tetap dapat untung gitu kan.
Betul, betul banget.
Gitu gitu. Ya udah itu kayak kalau sudah mikir kayak gitu ya, ya itu kenapa alasannya kalau toko masih menjual ya itu, itu tadi, gitu.
Heeh. Iya, sih, bener bener bener. Juga mungkin karena, mmm, apa ya, dia tuh enggak terlalu paham juga siapa tau, kita ber eee, ini ya, berpikiran positif aja gitu kan. Mungkin toko-tokonya itu tuh enggak tau nih resiko kesehatannya seperti apa. Kalau menjual makanan yang udah kadaluarsa, gitu.
Mhm. <laughs> Iya iya iya. Mhm mhm. Iya. Eh, "Oh, ada toh kadaluarsa? Oh, kadaluarsa itu apa?" Gitu ya tiba-tiba kalau ditanyain gitu kan, oke.
<laughs> Iya. "Emang kenapa kalau kadaluarsa? Kan baru 1 bulan, belum 1 tahun," gitu misalnya. <chuckles> Aduh, iya lagi. Terus mhm, mungkin juga, apa ya, eee, aku paling setuju tuh yang ini loh, karena enggak mau rugi terlalu banyak itu tadi loh, Mas.
Betul betul betul. Nah, iya. Heeh. Mhm. Aneh memang kayak gitu. Mhm. Mmm, iya iya iya, oke.
Mhm, karena mungkin dia udah, eee, di ekonomi yang pas-pasan terus barang yang dijual itu belum laku dan udah kadaluarsa, jadi enggak jadi untung kalau kayak gitu malah buntung kan. Akhirnya, ya udah jual aja lah kadaluarsa, toh juga nggak semua orang ngecek gitu mungkin dia berpikirnya ya.
Iya. Betul, iya. Mhm. Iya iya. Terus, eee, kurangnya pengawasan dan ketidaktahuan itu, 2 itu ya. Pengawasan ya, kadang kalau toko nih kalau pegawai toko gitu ya kadang kadang tuh ada yang nakal aku pernah dapet cerita kayak, emang kayak yang kadaluarsa tuh harus dijual ya eh, harus dibuang ya, Mbak, ya, gitu. Tapi dimanfaatkan sebagian kayak oknum pegawai itu dijual lagi gitu loh, untungnya itu di di di apa ya, dibuat pribadi gitu, enggak dimasukin ke apa namanya? Kantong.
Oh, iya, betul. Iya. Mhm. Mmm. Wah. Itu berarti curang gitu ya? Mencari keuntungan pribadi gitu ya? Mmm.
Iya, ada yang kayak gitu. Ya, oknum sih. Iya, kayak gitu-gitu. Tapi kan, ya itu mungkin pengawasan toko kalau toko roti ya mungkin tapi kalau toko rames tadi aku kurang tahu ya, itu kayaknya nggak bisa deh, gitu, Kak.
Oke. <laughs> Iya iya iya iya. Oke. Dan mungkin juga alasannya bisa jadi karena dia lupa ngecek kayak yang roti yang aku bilang tadi tuh.
Heeh, gitu. Mmm.

Iya sih, tapi masa iya masa oh, iya, ini udah seminggu ya masa aku jual lagi itu pasti ada perasaan kayak gitu tapi nggak tahu ya mungkin dia bodo amat atau gimana gitu atau memang yang yang jaga toko apa warung ramesnya itu mungkin beberapa orang jadi lupa gitu. Aku tetap berpikiran positif gitu, Kak. <laughs> Iya, tapi kalo heeh, tapi kalo kamu sendiri itu bagaimana ya, kamu tuh biasanya memastikan makanan yang kamu beli itu masih aman untuk dikonsumsi?
Mmm. <chuckles> Iya sih. Nah. Iya, betul. Baguslah positive thinking, mhm. Cara memastikannya ya ke te gampang banget, ketika kita mau beli makanan kemasan, yaitu dengan cara langsung aja dicek gitu di kemasannya, pasti ada kan kayak tanggal kadaluarsanya berapa atau baik digunakan sebelum tanggal berapa gitu kan. Itu yang paling gampang tuh kalau buat makanan kemasan. Terus kalau yang makanan selain kemasan pabrik kayak gitu, kita bisa kayak ini, eee, lihat dari teksturnya, aromanya, terus kalau ada, biasanya kan juga ada tester atau yang buat dicoba gitu kan. Nah, itu kita kalau mau ya diicip-icip aja dikit masih enak enggak kira-kira gitu. Terus
Mhm. Oke. Heeh. Iya, betul. Mhm mhm. Iya sih. Mhm. Mhm. Iya. Iya iya. Mmm. Testernya apakah yang kadaluarsa juga gitu?
Nah, <chuckles> enggak tau kalau itu ya. Biasanya kan 1 jenis ya, aku yang enggak tau deh, mhm.
<laughs> Iya, iya iya iya. Iya, oke, jadi ya gitu sih, kalau aku sendiri ya, eee, biasanya aku selalu apa namanya kayak cek kadakua kadaluarsa lagi gitu sebelum dimakan. Ya tanggal kadaluarsa gitu kan, terus
Tanggal kadaluarsa, oke. Ya, betul.

Halo, selamat pagi.
Halo, iya. Selamat pagi Mbak, apa kabar Mbak?
Kabarnya baik, sehat, dan semangat banget, nih, buat ngobrol di pagi hari ini. Kamu apa kabar Mas?
Wih, iya, sih. Eee, sama, aku sehat, kabar baik juga, Alhamdulillah gitu.
Mhm. Oke, mantap banget.
Tentunya juga semangat juga karena masih pagi gitu kan.
Widih, dih dih, oke oke oke, tapi enaknya ngobrolin apa, ya, di pagi-pagi kayak gini?
Iya. <humming> Apa, ya? Makanan, deh, makanan kayaknya seru, nih, Mbak, karena mhm, oh.
Wah, boleh, mhm, apalagi aku habis sarapan gitu jadi makin semangat.
Iya, ya, wah, sarapan wah, kebetulan ini nih sebetulnya aku biasanya, kan, sarapan, tuh, beli, ya, beli kayak nasi rames gitu di depan gitu. Tapi, kadang-kadang nasi ramesnya itu dijual apa namanya kayak, eee, sudah hampir kadaluarsa gitu loh Mbak, bahkan sudah kadaluarsa tapi dijual, aneh, ya.
Heeh. Heeh. Oh. Iya, mungkin apa, ya, kalau kayak gitu, ya, salah dong penjualnya, etikanya. Mmm, oh, iya, oke oke.
Mhm. Iya, ya, nggak tahu, ya, cuman itu kesalahan ku, sih, iya. Ta tapi kalau dari kamu gitu, ya, kalau kamu itu menemukan makanan yang sudah lewat tanggal kadaluarsa gitu tapi tetap dijual masih dijual, itu, tuh, yang kamu, eee, apa, ya, kayak rasakan, pikirkan, gitu-gitu apa?
Heeh. Mhm.